Mmh. Heu, récemment je je me suis mis à prendre, heu, soin de moi. L'entretien de mon corps, mon esprit enfin tout ça. Enfin, je me suis surtout mis à me poser toutes ces questions sur tout ça. Et heu, une grosse question enfin un gros sujet c'est le sujet de l'alimentation
Mmh mh.
et j'ai j'ai un régime que je sais qu'il faut que je mette en place. Mais j'ai du mal à à bien le suivre. Enfin, j'ai une quantité de protéines, une quantité de calories, ce genre de choses. Mais, enfin honnêtement j'aime trop manger <chuckles> et enfin c'est difficile d'équilibrer, de suivre correctement ce régime tout en se faisant plaisir. En fait, je sais pas si c'est possible d'avoir vraiment un équilibre entre les 2 tout en gardant du du résultat. Sachant que j'ai des objectifs long terme. Enfin je s sais pas si tu connais un peu a en alimentation. Si tu pourrais m'aider dans cet équilibre. Parce que là ça ça me frustre un peu de de pas y arriver, je suis un peu perdu quoi.
D'accord. Mmh mh. Ah, d'accord. OK, je comprends. Bah, écoute, heu, heu, il y a pas de souci je vais essayer de t'aider, heu, au mieux et sache que t'es vraiment pas le seul en fait, hein, heu. Je pense que ça, mmh arriver à tellement tellement de monde de se poser la question, d'avoir envie de mieux manger. C'est déjà super je trouve d'être dans une démarche, heu, de mieux vivre. Tu as dit qu'en ce moment tu te posais ce genre de questions. Et heu, c'est c'est très bien de penser à ta santé. Bravo pour ça. Et, heu, et je suis sûr que c'est déjà des efforts qui qui font la différence. Est-ce que tu veux m'en dire un petit peu plus, heu, sur tes habitudes, sur tes repas et tout?
D'accord. Oui. Bah, je sais que enfin en fait vu que je je me base sur la salle de sport et et je sais qu'il faut que, mmh. J'ai un certain nombre de protéines et un certain nombre de kilocalories par jour en fonction de ce que je dépense pour enfin, un équilibre, quoi. Donc, heu
OK.
et, heu, enfin en fait cette quantité en en protéines c'est pas du tout ce que je fais de base. <chuckles> Enfin c'est faut vraiment que j'insiste sur ce qui est viande, oeuf, heu, même poulet même si c'est de la viande poisson, ce genre de choses. Faut que j'en mette beaucoup dans dans mes repas
OK.
heu, faut que je rajoute beaucoup de légumes et j'aime pas les légumes. Enfin qu de manière générale, heu, enfin si c'est pâtes natures avec des légumes je préfère sans légumes carrément parce que ça ça gâche pour moi, enfin. C'est c'est une grosse difficulté
D'accord.
et heu, enfin c'est ça surtout protéines et calories, heu, mesurer ça. Heu, en ce moment, je prends quand même un gros petit déjeuner équilibré. Le midi, je me fais un petit repas rapide à cause du enfin pour adapter au travail. Et le soir plutôt un un gros repas. Mais enfin justement c'est dans ce gros repas qu'en général, heu certes, heu, il y a des pâtes. Mais, toujours je prends un dessert mais j'ai très envie du 2e et l'accompagnement des pâtes, heu, enfin c'est de la sauce un peu, heu, crémeuse. Enfin tout ça c'est c'est pas très ce qu'il faut très healthy et c'est c'est calorique surtout. Enfin j'aimerais trouver cet équilibre entre plaisir et et qualité surtout sur le repas du soir quoi c'est celui-là qui me pose problème, heu.
D'accord. OK. D'accord, OK je vois. Et du coup, avec une quantité de légumes qui et de protéines aussi, qui est pas celle qui serait recommandée pour ton activité sportive. D'accord. Et est-ce que tu dirais que, heu, ça c'est quelque chose qui est arrivé avec l'âge adulte de pas avoir, heu, le goût de manger des légumes, mais quand t tu étais enfant, hem, tu tu en mangeais? Tu arrivais, heu, quand c'était quelqu'un d'autre qui cuisinait pour toi, tu arrivais à en manger ou pas du tout?
Ouais. En fait, ben, ça c'est pas enfin c'est quelque chose depuis toujou je suis je suis toujours, hem, réussi à manger plus ou moins de légumes parce que ma mère était très insistante et et elle en mettait donc j'ai pris cette habitude. Enfin, je déteste pas les légumes en soi, mais je trouve ça ça gâche. Vraiment je préfère clairement sans. Enfin c'est j'ai moins de plaisir, je trouve ça dommage. Je peux me forcer, ça va pas me dégoûter en soi, mais je préfère ne ne pas en mettre plutôt que enfin c'est j je préfère li littéralement pas manger des pâtes nature quoi, comme j'ai dit quoi.
OK. OK, mais est-ce que ce serait pas parce que tu tu m manques aussi de, heu d'idées recettes pour que les légumes ils soient un peu sympas parce que c'est clair que des brocolis à l'eau, heu, c'est pas c c'est c'est pas dingue mais si, heu, si tu arrives à les pimper un peu et à leur donner un peu de saveur, heu, peut-être que, heu, ça pourrait t'aider à en consommer un peu plus? Ou en tout cas, réduire un peu la portion de pâtes et agrandir un petit peu la portion de brocoli. Tu vois ce que je veux dire?
c'est vrai ça. Oui oui c c'est vrai que enfin main maintenant que tu me le dis, j'ai enfin, il me semble que ma mère justement quand elle me faisait manger des légumes petit justement c'est parce qu'elle faisait en sauce ou sous X ou Y forme elle les camouflait un petit peu et, ce qui fait que je m je m'en rendais pas forcément compte et ça passait presque tout seul quoi et ouais, c c'est vrai que le gros soucis que j'ai, c'est que je cuisine pas pour le coup. Je cuisine pas, je prends du surgelé, je le fais et heu, ah forcément, heu, c'est pas bon à l'eau quoi. Enfin. Et pour le coup, ouais, s je je pourrais m'intéresser à la cuisine, je pense que c'est pas compliqué en plus en soi. Et ouais, qui sait ça pourrait me découvrir une nouvelle passion, ou même demander à ma mère qui sait en vrai ouais, ouais super idée ça ouais.
OK. Ah oui, d'a Oui ça peut être un moyen de passer un moment avec ta maman et puis, heu, de retrouver des des recettes un peu de ton enfance, il peut y avoir un côté madeleine de Proust un peu sympa et puis après s'il y a d'au d'autres recettes, heu, heu, tu peux aussi regarder, heu, sur YouTube ou des applis heu, au qui soient, heu, qui collent disons avec ton emploi du temps parce que tu disais que t'avais pas trop le temps aussi le 12:00, heu, heu, peut-être que le soir tu tu cuisines vite fait aussi surgelé, il y a l il y a le côté rapide. Donc, heu, c'est pas incompatible de cuisiner rapidement, il faut juste avoir les c'est un apprentissage en fait. Il faut juste avoir, heu, heu, les bonnes astuces donc si tu tapes, je sais pas, heu, recettes en moins de 15 minutes, heu, des des choses comme ça. Je pense que tu devrais, heu, trouver facilement des des idées sur le net. Mais, hem, mais essayer de rendre le de rendre le repas un peu fun, tu vois? De de d'aller vers de la nouveauté aussi, ça pourrait permettre, heu, de de pouvoir mieux manger de façon un peu plus ludique en tout cas. Et puis après, je pense qu'il faut aussi, heu, se dire que c'est OK hein, d'avoir de temps en temps, heu, heu, voilà hein, d'aller, heu, peut-être 1 fois par semaine ou 2 heu, se faire un plaisir qui, heu qui rentre moins dans le programme, heu, ça, c'est hyper OK aussi, hein, je pense!
Mmh mh. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ouais c'est vrai. Mouais, c'est vrai que oui. Le fameux cheat meal oui, c c'est vrai que enfin vu que je débute en cet équilibre alimentaire en tout cas, que je suis en en train d'essayer. J j'y ai même pas pensé et j'ai en j'ai envie d'être très rigoureux ,voire trop rigoureux justement pour prendre des des bonnes habitudes. Mais ouais c'est s oui en fait, faut que je lâche un peu de lest, que je m'autorise un peu plus et les légumes, ouais avec la cuisine, heu, ça pourrait le faire. Ouais, c'est c'est, heu, merci ouais, pour ces conseils, ouais.
Ben ouais, en tout cas peut-être que si tu vois, tu dis: «F il faut que je le fasse c'est une obligation» il y a un côté, heu: «Pff, j'ai pas envie» quoi. Tandis que si tu te si si tu rajoutes un peu de fun dedans, heu, ça ça pourrait peut-être mieux passer quoi.
Mmh. Tu tu penses qu'il faudrait que je fixe, heu, je sais pas peut-être, heu, heu, le vendredi, heu, le jour délégué ou quelque chose comme ça et le samedi le jour, heu, où je peux manger autant que je veux ou ouais?
Ouais, pourquoi pas. C'est une bonne idée, ouais, ouais, c'est une bonne idée de te contraindre aussi à à des jours. Parce que sinon, heu, heu, la la semaine va défiler puis finalement ça aura jamais été le le jour des légumes. Si tu te dis une fois dans la semaine, heu, je <chuckles> non, non c'est clair que c'est une très bonne idée et que ça peut comme ça te te faire aussi préparer ce jour-là en amont, heu, tu tu sauras que tu devras acheter, heu, heu, peut-être un peu plus d'ingrédients que ce que tu as dans le congélateur d'habitude, heu, chercher un peu la recette que tu vas faire, heu et ça te permettra aussi de passer, heu, du coup un un moment en cuisine, qui sait peut-être que tu tu vas en plus, heu, aimer ça puis que ça va faire effet boule de neige quoi.
Mmh. Ouais, bien sûr. N ouais. Oui, c'est possible, hein. Tu sais, ça m'étonnerait pas d'aimer la cuisine en plus hein, ça peut être intéressant. Surtout que là là vu que j'ai des objectifs, heu, sportifs et physiques. Ouais c'est d'autant plus intéressant, je vais être impliqué ouais, probablement. Hem, un un autre petit souci que j'ai, c'est que, mmh, il faut que je réduise, heu, drastiquement les quantités que je mange et heu, en soi j'ai pas faim, heu, je peux manger moins plus petit, mais j'ai j'ai très souvent envie de grignoter quoi. Surtout avant de dormir le soir et enfin, dans l'idée du du plan alimentaire, j'arrête quasi totalement le sucre. Ah, beh, ça manque hein, vraiment, on va pas se mentir malheureusement. Je je sais pas si tu as des astuces pour combattre ça, ou si c'est que mental enfin voilà, je s je suis preneur.
Ah oui d'accord. D'accord. OK. Oui. Bah, après peut-être que c'est, heu, parce que c'est très strict aussi, que c'est difficile pour toi. Est-ce que tu as essayé d'y aller peut-être plus progressivement? Alors, je sais pas si tu suis un plan qui est conseillé par un professionnel, qui t'a qui qui qui t'a indiqué de le faire comme ça de façon un peu, heu, heu, v vive et brutale d'un coup, mais c'est vrai que m moi quand j je je m'imagine une habitude, si tu as l'habitude de manger un carreau de chocolat, heu, heu, ou ou 4 d'ailleurs hein, heu, tous les soirs avant de te coucher, heu, d d'arrêter comme ça complètement, je suppose que ça me mettrait, heu, vraiment, heu, <inhales> heu, pas bien quoi. Tandis que, si tu te dis: «Bon, ben maintenant j'ai le droit de le faire mais c'est plus que, heu, 2 fois par semaine. J'essaye de réduire petit à petit.» tu vois?
Mmh mh. Mmh. Ouais clairement. Ouais beh c'est ça c'est c'est du dosage petit à petit hein. Heu, enfin ce qui se passe c'est que, non, j'étais pas addict au sucre non plus, c'était assez aléatoire, mais il avait un peu enfin, pas tous les soirs, mais c'était, on va dire 2-3 fois par semaine. Des fois, j'ai un petit creux, mais ce creux il est costaud quoi, pour le coup et heu, ouais voilà. Après
Ah oui OK. C'est plus, hem, c'est pas de la régularité mais c'est une grosse, heu, une grosse quantité en en une fois quoi, d'accord je vois. OK. Après, heu, c'est vrai que c'est peut-être, heu, c'est peut-être un écart qui est qui est OK, tu as dit que tu faisais du sport, peut-être que ça ça survient quand tu quand tu as fait une séance de sport peut-être, que tu as des grosses faim? Essayer de les compenser sur le repas, heu, si tu arrives à à les voir venir ces g ces grosses, heu, envies. De manger un peu plus, heu, ton repas précédent, ça pourrait éviter le grignotage, je sais pas. Hem, n'hésite pas aussi à à demander l'avis, heu, d'une d'une personne type, heu, diététicienne, diététicien, heu, nutritionniste, heu, qui peut aussi te te réorienter pour que tu sois peut-être un peu plus calé aussi, que tu aies plus cette sensation de de faim, d d'envie, d'avoir envie de gr grignoter quoi.
Ouais. C'est ça. Ouais, c'est vrai Mmh mh. Ah c'est vrai maintenant. Ouais, un professionnel ouais. Mmh mh. Ouais c c c'est vrai que oui. <chuckles> C'est oui. F c'est c'est totalement lié au sport je m'en je m'en suis même pas j'ai jamais fait le rapprochement pour le coup. Mais oui, c'est c'est vrai que enfin, le sport enfin je fais du du gros sport on va dire le le lundi, je fais du foot en plus et c'est très souvent le lundi soir que j'ai ce petit creux et tu as tu as dit un autre mot aussi qui m'a tilté, c'est compenser. <chuckles> C'est vrai que, si écart il y a, je peux, ouais, potentiellement courir un peu plus le lendemain quoi là ça va le faire, un peu plus de cardio, heu. En fait dépenser des calor ouais en fait, c'est un c'est vrai que c'est un équilibre, hein. Je crois que c'est une des choses que j'ai dit au début. Mais oui, je peux compenser quelque part. Faut pas que je m'en veuille si je fasse des petits écarts, ouais.
OK. Mmh mh. Oui. Oui c'est ça, c'est tout tout est question d'équilibre et pas de de discipline extra stricte quoi. Sinon, tu vas pas y arriver.
Mmh. Ben écoute heu, ouais.
Mais là, je suis sûre que tu que ça va le faire.
Beh je je commence à y croire ouais, de plus en plus, c'est possible heu, équilibre et plaisir. Ben, je te remercie hein, pour hem, tes petits conseils qui vont m'aider, que je vais mettre en application assez rapidement. Ça m'a redonné confiance et ouais je vais, heu, j'y crois fort. Merci de ton soutien et de ton écoute.
Avec plaisir.